อืม <tsk> อาจจะเป็นในเรื่องของส่วนการแสดงความคิดเห็น เพราะว่าอย่างที่ผม <tsk> ได้ริ ได้เรียนมาอะครับ
อืม ค่ะ
และ เอ่อ ราชการเนี่ยมันก็จะเป็นแบบ ต้องฟังคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาลงมา เราอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นได้ แต่ว่ายังไงสุดท้ายแล้วคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ก็คือที่สุด เราแสดงไป เราก็อาจจะไม่ได้ถูกตอบรับในการแสดงความคิดเห็นนั้นของเรา ใช่ครับ ตรงส่วนตรงเนี้ย
ใช่ ๆ อือฮึ ใช่ อ๋อ ค่ะ เข้าใจเลย ค่ะ แต่ แต่บางทีแบบ ถ้าเวลาเราแสดงความคิดเห็นไปเนี่ย อาจจะโดนเพ่งเล็งได้ด้วยใช่ไหมคะ? ตรงนี้ก็ ก็น่ากลัว
ใช่ ใช่ครับ ผมก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยมัน ค อาจจะเป็น อาจจะคิดไปเองก่อนน่ะ เพราะว่าก็ยังไม่เคยได้เข้าไปลองในระบบราชการ แต่ว่าพอเรียนมา มันก็จะทราบระดับหนึ่ง ก็เลยอาจจะกลายเป็นความกังวลว่า ถ้าเป็นแบบเนี้ย ระบบแบบเนี้ย มันน่าจะไม่เหมาะกับเรา เพราะว่า ระ เอ่อ ระบบของเอกชนน่ะ เราสามารถแสดงความคิดเห็นได้เต็มที่ เขาจะคาดหวังหรือไม่คาดหวัง เอ่อ จะตอบรับความคิดเห็นของเราไหม อันนั้นก็อีกเรื่อง เพราะว่ายังไงคนที่มีอำนาจสูงสุด ก็ต้องเป็นคนตัดสินใจอยู่แล้ว แต่ว่าเรามีสิทธิ์เสนอความคิดเห็นไปอะ มันไม่เหมือนกับราชการอะครับ ที่เราเสนอความคิดเห็นไปแต่ยังไงก็ ก็ไม่ได้เป็นตามที่เราแสดง ความ คิดเห็นไปอยู่ดี ใช่ครับ
<chuckles> อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ ค่ะ อือฮึ ใช่ ใช่ ค่ะ อันนี้ อันนี้เห็นภาพ อันนี้เข้าใจเลยค่ะว่า ในหลาย ๆ หน่วยงานเขาจะมีแบบพนักงานตัวเล็กตัวน้อย ที่เขาก็จะมาแสดงความกังวลในเรื่องของระบบราชการแบบนี้เหมือนกันเนี่ยนะคะ ซึ่งหลาย ๆ ที่เขาก็เป็นเนาะ ที่แบบ เออ คนที่แบบอยู่ระดับล่างเขาก็ไม่กล้าที่จะแสดงความคิดเห็น หรือ หรือบอกแบบข้อบกพร่องอะไรใด ๆ ที่เขาไปเจอมา เพราะว่าบางทีเจอสะท้อนกลับมานี่เราก็แบบงงเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ย ใช่ไหมคะ? อ๋อ แต่ตรงเนี้ยค่ะ พอเราอะรู้สึกแล้วว่า เอ่อ ระบบราชการเนี่ยมันไม่น่าจะเหมาะกับเรา ตรงนี้ได้ลองสื่อสารกับคุณพ่อคุณแม่ดูบ้างหรือยังคะ?
ครับ ครับผม